ممكن تقول لي على وجهة نظرك في إن إزاي ال دور اللغة الأم، يعني طبعًا إحنا بالنسبة لنا اللغة الأم هي العربي أو اللغة العربية، إزاي بتحافظ على هويّتنا أو الناس بتفضل لازقة فيها بتحبّها؟
بُص ال الموضوع ده أنا م ما كنتش عارف أهمّيته وخطورته، إلّا لمّا قرأت كتاب لكاتِب اسمه الأستاذ محمود شاكر أبو فِهْر، الكتاب ده اسمه الطريق إلى ثقافتنا. الراجل ده في الكتاب بيعرَّف الثقافة على إن هي كل شيء بيدخُل للعقل تقريبًا، كل ما يتلقّاه الطفل من وهو صغير لغاية ما يكبر. أهَم حاجة بقى في الحاجات دي كُلّها، اتكلِّم إن هو اللغة، <tsk> فأنا يعني لمّا قرأت الكلام ده واستوعبت خطورته يعني
آه. إمم. إمم.
آآ كان ليّا أخ بيدرس في مدارس international، فطبعًا دراستهم كُلّها أجنبية وكده وهو كان في تالتة إعدادي، فأنا قُلت
آه. فاللغة ب اللغة بالنسبة له أكيد يعني مش قد كده.
بالضبط كده. يعني م بيبقى في تقصير شوية في جانب اللغة العربية آآ ع على حساب يعني آه، على حساب إن هو يبقى متفوِّق في ال في اللغة الإنجليزية أو كل دراسته بتبقى بالإنجليزي و و ومش اللغة هي المشكلة الوحيدة، إيه إيه إيه المشكلة الأكبر؟ الهوية، طَب الهوية دي إيه علاقتها باللغة؟
إمم. طبيعي، إمم. إمم.
آآ آآ إن هو طَب هيقرأ إزاي تُراثه؟ يعني دلوقتي لو لغته ضعيفة، هيقرأ إزاي التُراث بتاعه؟ إزاي هيجيب كتاب تاريخ إزاي هيجيب كتاب تاريخ يقراه والكتاب ده مثلًا قديم أو يجيب مثلًا كتاب اتكتب من 500، 600 سَنة ويقرأه من غير ما حد يقعُد يشرحه له، هو يفهمه. يبقى كده هو لو لغته ضعيفة، اتقَص من جذوره واتحَجَب عنّه تُراث كبير جدًا. فأنا عملت معاه حاجة حلوة أوي.
آه، وجهة نظر برضه. آه، يعني أكبر أكبر أداة كان بيستخدمها إن هو مثلًا يعرف تُراثه ويعرف ثقافته كانت عاملة إزاي أو أصله، آآ باظت أو مش شغّالة كويس.
بالضبط كده يعني، فأنا عملت معاه حاجة حلوة أوي، أنا ل أنا لقيته هو بيحب الشِعر وأنا أصلًا باحب الشِعر، فقُلت له: "طَب ما تيجي أورّيك جمال الشِعر وأقول لك بعض الأبيات الحلوة،" وبتاع. فدخلنا بقى في قِصّة الشِعر ديّة وإزاي الشِعر العربي جميل وعلى فكرة الشِعر بوابة كويسة جدًا للهوية العربية، ليه بقى؟ لإن بيجيب لك تاريخ مع مع مُتعة يعني.
إمم. آه.
يعني ب
آه طبعًا الشِعر دوره كبير. طَب ما تقول لي أنت بدأت رحلة الشِعر دي من إمتى طيب؟
هو أنا آآ، بدأت بقى أورّي له إزاي يعني مثلًا يقول لك إيه: "الشعر ديوان العرب" يعني الشعر كتب تاريخ العرب، ف فجيت أورّي له مثلًا، مثلًا يعني عنترة بن شداد وجمال شِعرُه، لمّا لمّا هو في في في في يكون في حرب مثلًا ويفتكر حبيبته ويقول لها: "ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ مني"، يعني بافتكرك وال والرماح قاعدة بت بتاخد من دمي وكذا. أنا بقى قُلت له الأبيات دي، عايز أقول لك على حاجة عجيبة حصلت معاه
إمم. آه.
آآ إن هو حَفَظ القصيدة دي كلّها، تخيل؟
يا نهار! لا ده استنى، استنى بس خلّينا نتكلم كلام كبير، القصيدة دي كبيرة دي مُعلّقة.
آه. بالضبط، المُعلّقة المشهورة بتاعة
حفظ ال حفظ المُعلّقة كلّها!
ليه أنا اتصدمت أصلًا، أنا مش حافظها، <laughs> أنا اللي باعلّمه يعني، هي أعتقد حاجة و80 بيت، أنا لقيته بيقول لي تعال أسمّعك حاجة، من غير كتاب يعني.
يانهار! آه دي كبيرة يعني. آه. تعال في مفاجأة آه. <chuckles>
آه، آه، فلقيته بقى طالع بقى بمطلع المُعلّقة: "هل غادر الشعراء من متردّمِ أم هل عرفتَ الدار بعد توهّمِ"، وبعد دخل بقى في ال في المُعلّقة، لمّا خلّصها، ما غلطش في حاجة، فأنا بس
آه. يا نهار! طب ونطقه نطقه كان للشِعر كان كويس؟
إبداع، إبداع آآ، صدمني لأن هو اعتمد على السماع، د دخل على اليوتيوب، وفيه بقى في بقى واحد اسمه فالح القضاع ده أعتقد خليجي سعودي كده بيقرأ الشِعر، ياه إبداع بقى، قرأ، هو قلده يعني سمع و واتعلّم بالسماع وفي نَفس الوقت معاه كتاب وبيقرأ وبيضبط الحركات يعني، ف فلأ، لأ، يعني أنا اتصدمت. طيب دي هتعمل له إيه ف في هويّته؟ أنا ربطته بتاريخه، ربطته إنه هو يسمع ويفهم ويقرا كلام من حوالي 1400 سنة، ف فكده هو أول أول تاريخ اللغة ديّة اتصل بآخر آآ، الفترة الحديثة، فهو يقدر بقى يسمع اللي بينهم
إمم. آه. إمم. إمم. آه. هويّته شُفت فيه هويّته ظهرت كلّها مجرد بس إن هو استخدم اللغة الإيه، اللغة الأم مضبوط كده؟
آه، وبعدين مش خلّي بالك إنه ال ال الأبيات ديّة مش مجرد إن هي آآ، لغة، دي بتعلّمك الشجاعة مثلًا يعني. عنترة شجاع وعنده أبيات كتير شو ع يقول لك: "حصاني كان دلال المنايا"، مش عارف إيه كده "فشرى وباعا"، وي يعني اللي هو ما بيخافش ويخش آآ، مش عارف "وسيفي كان في الهيجا طبيبًا" بالضبط آه. ف فهو آآ، الش الشجاعة وبعدين يقول لك برضو من ضمن الحفاظ على الهويّة يعلّموك الكرم، يقول لك: "فإذا شربتُ فإنني مستهلكٌ مالي"، يعني أنا لمّا باسكر أنا باضيّع فلوسي ولا يهمّني وأنا سكران آآ، بس إيه يقوم قايل إيه: "وعِرضي وافرٌ لم يُكلمِ"، لكن العِرض وأنا سكران باحافظ عليه، يعني شوف الشرفه بقى حتى وهو مش فايق وسكران، فالحاجات دي بتربي آآ، بتربي الأجيال وتحافظ عليها آآ آآ عمومًا بقى كُلّ المُعلّقات فيها فيها حاجات حلوة أوي برضو
إمم. آه. بيديك برضه حماس هو، تحفيز آه. آه. آه، آه، إمم. طب يعني أنت شايف إن ال الشِعر دلوقتي هو من أكبر الحاجات اللي بتحافظ على الهويّة والَّا شايف في حاجة تانية معاه؟
آآ الشِعر وال الأدَب عمومًا اللي هو ممكن النَثْر وال والقرآن الكريم برضه ما هو لغة برضه، طَب ما هو قُل لي بقى لو واحد لغته العربية ضعيفة، آآ ي إزاي يقدر يتعامل مع القرآن الكريم ويفهمه ودي الرسالة الإلهية اللي موجودة بين إيديه؟ آه، ف فكده مشكلة. فاللغة إزاي تحافظ على الهوية؟ تشكِّل الشخصية. يعني أنا مثلًا شخصيتي كُلّها آآ تشكيلها بسبب أبيات، يعني أنا مثلًا آآ في بيت شِعر هو اللي بيدعوني إنّي أكون شُجاع وكريم اللي هو قال لك: "آآ لولا المَشقّة ساد الناس كُلّهم." يعني لولا التعب لأصبح الناس كُلّهم أسياد أزمانهم. يعني آآ إزاي أنت عشان تكون سَيّد ومُطاع في قَومَك، لازم تتعب. وبعدين قام قايل إيه بقى الشِعر مكمِّله قام قايل: "الجود يفقر والإقدام قتّال." الجود أو الكرم بيسبب إنّك تبقى فقير
إمم. فمش هيعرف آه. آه. إمم. آه.
والإقدام اللي هي الشجاعة، بتودّيك في المهالك، ممكن تموت. فعشان كده لازم تبقى السَيّد لازم يبقى ينفق ولازم يبقى شجاع وكذا، فأنت تحس إنّك إيه
أنا شايف إن أنت بتحب تستمد كتير حاجات أو ح يعني صفات كتير من شخصيتك وهويتك من الشِعر، اللي هو ب يعني زي ما قُلت لي بالأول هو بيدُل كتير على اللغة ال الأم أو الأصل يعني.
بالضبط كده. آآ دي حاجة آآ خل خلّتني يعني شكّلت هويّتي ب ب بمعنى أصح. شخصيتي هي عبارة عن ما قرأته وما سمعته من أدَب وشِِعر وتُراث. ف
إمم. إمم. طَب وعملت كده مع حد غير أخوك؟ يعني مثلًا حد صاحبك اتصاحبتوا جديد وح وكده، و حبّيت أنت بقى تدخّله في سِكّة ال الهوية وإزاي تعرّفه لغ لغته الأم وتقرأ عليه شِعر وكده؟
طبعًا، أنا كان ليّا صاحب آآ بيدرس طِب في روسيا لإن أنا كنت في روسيا، آآ فهو يقول لي: "أنا ما أحبّش الشِعر أبدًا، أنا ما باسمعش شِعر وماليش في الشِعر وما باحبّش ما بافهموش." فقُلت له: "يا عَم طَب تعال،" آه، قُلت له: "طَب تعال واحدة بواحدة، أنا أنا هافُك لك شفراته، لو عجبك عجبك، ما عجبكش خلاص." فبدأت إيه، واحدة بواحدة أقول له أبيات خفيفة كده وحلوة ممكن في الغَزَل، ممكن في الحُب ممكن في كذا، <tsk> ف فهو آآ أصل خلّي بالك آآ الشِعر واللغة فيها كل المجالات، فأنت ما ينفعش تقول ما باحبّش الشِعر. الشِعر فيه الحُب فيه، ال آآ الرثاء لمّا واحد حد يموت ويرثيه، فيه الهجاء لو حد بيحب بقى الحاجات ديّة اللي هو الردود القص
آه. آه، ما تكونش معايا وكده، إمم. آه. آه. بدأ، إمم. آه. إمم. يعني فيه فيه كل المشاعر ال اللي أنت ممكن ت عاي أو عايز تحسّها موجودة، مش شرط مثلًا تسمع فيديو أو فيلم أمّا ممكن تس تشوفها في شِعر يعني.
آه. مش طبيعي واحد يقفل دماغه ويقول أنا ما باحبّش الشِعر، الشِعر ده كبير أوي. ف ف الشاب ده في الآخِر قال لي: "يا ابن الذين حبّبتني في الشِعر." وبقى فعلًا يسمع و و ويدوق حلاوة الشعِر و و ويفهم المعاني وكده. يعني مين مثلًا آآ ما بيحبّش أبيات المُتنبّي اللي بيقول فيها مثلًا "ما كل ما يتمنّى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السُفن." يعني الأطفال حافظين البيت ده وبيحبّوه.
آآ آه. كلام كبير طبعًا.
بالضّبط كده، آآ، مين مش عارف بيت المتنبّي وبيحبه؟ آآ، "أنا الّذي نَظَر الأعمى إلى أَدَبي، وأَسمعت كَلِماتي مَن به صَمَم، الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني، والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ." ده
آه طبعًا. كلام مشهور آه.
ده حتّى في رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، لمّا كان آآ، الفيلم المشهور، أنتَ عارف الفيلم، مش كده؟
آه طبعًا عارفُه، إيه اللي حصل في ال في الفيلم يبيّن حاجة زي دي؟
آه. لمّا لمّا كان رايح بقى لوزير التعليم، وقال له: "يا أعدل الناس إلّا في معاملتي، فيك الخِصام وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ." دي أبيات للمتنبّي، آآ، يعني مطلع قصيدته اللي قال "واحرّ قَلباه ومِمَّن قَلبُه شَبِم." ف فيعني أ أ شو شوف، حتّى، حتّى محمد هنيدي استخدمها، لأنّه دي أصولك ودي جذورك، أ أنا سؤال بقى يعني أنا لو مش عارف في الشعر العربي، والأدب العربي، والقرآن، والتراث وكده، طَب أنا عارف في إيه عشان أبقى أنا مثقّف مثلًا؟ إيه ثقافتي؟ كوّنت ثقافتي منين؟
آه. أيوه، أيوه. آه طبعًا، حاجات إمم.
يعني
ما ممكن ال هو طبعًا لو غيَّر ثقافته ف في حاجة تانية يبقى كده بيغيِّر هويته.
طَب شكرًا، طَب أنا أقول لك على حاجة تانية، هو العالم، العالم عايز نُسَخ شبه بعض؟ والَّا عايز تَميُّز، وكُلّ واحد يعبّر عن بلدُه وث
لأ عايز تَميُّز طبعًا، ودايمًا آه.
بالضّبط، أنا هاسافر أمريكا، وأبقى نسخة أمريكية، واخد الثقافة الأمريكية، باتفرّج على مسلسل Friends، وآآ، أتكلّم زيهم، وآآ، وأعيش زيهم بالlife style بتاعهم، والَّا أنا هاشوف آآ، آبائي وأجدادي كانوا عايشين إزاي؟
آه، حلو جدًا، طيب طَب أنتَ بتنصح إن الشباب مثلًا أو المؤسسات تزوِد حتة ال ال الشِعر في الدراسات أكتر؟
ما هو ده امم. شوف آآ، بطريقة ممتعة، ما يكرّهوش الناس في اللغة، هو ش اللغة العربية مش نحو وصرف وكلام معقّد، يدخّلوهم في القِصَص آآ، يحكوا لهم عن قصّة امرؤ القيس في دارة جُلجُل، وإزاي الحاجة دي مسلية، هتلاقي الشباب يحبّها ويحفظها لوحدُه، يحكي لهم عن ام عن عنترة وحبُه لعبلة ومش عارف إيه و حصل إيه، قِصَص و و و ويخلّوها بشكل ممتع، ويطعّموها بشوية شِعر وحاجات خفيفة، وحاجات حلوة، وحاجات سهلة، وحاجات صعبة وهيلاقوا بقى الأذواق، هتبدأ الدنيا ترجع تاني، ويكرّموا الناس اللي بتكتب، وبتفهم في اللغة وكلام زي كده يعني.
آه. آه. حلو، يعني يدخّلوهم مش شرط بقى ي الصورة اللي هي المعقّدة بتاعة ال النحو والصرف والبلاغة والحاجات دي، لأ، تعالَ في قِصَص وفي حكايات برضه وفي ه روايات أنتَ بتحب تقرأها زي الأفلام اللي أنتَ بتحب تشوفها برّه والحاجات دي، مضبوط كده؟
بالضبط كده، هو ده ده الكلام.
ماشي، زي الفُلّ، أنا بصراحة استمتعت جدًا، وأشكرك جدًا على إجاباتك.
أنا استمتعت أكتر، وباشكرك.